Ừm, nhiều địa phương đó bạn, thì họ có một cái cái là lễ hội riêng của cái địa phương đó, thì không biết là bạn đã thử tham gia cái lễ hội ở địa phương chưa bạn?
À, ờ, ở chỗ mình ấy thì có một cái lễ hội nó cũng khá là, gọi là, nổi tiếng nha, kiểu như là, vào những cái dịp lễ Vu Lan hàng năm ấy, thì là mọi người đều sẽ ra cái chùa ở gần nhà của mình ấy, để mà có thể là, à, tham dự cái lễ hội là lễ Vu Lan này. Và ở đó thì buổi tối sẽ có cái, ơ, ơ, thả cái đèn hoa đăng xuống sông đó bạn.
À, lễ hội gì bạn? À, v À, Lễ Vu Lan ha. Má ơi, nghe hấp dẫn nha, thả đèn hoa hoa đăng, ơ, thì lúc đó cái không khí nó như thế nào bạn? Chắc là rất là sáng, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi đấy bạn. À, trong đó thì sẽ có rất là nhiều những cái hoạt động, thì gồm có cả cái việc là nghe, ơ, các cái sư ở trong chùa tụng kinh này, xong rồi mọi người thì sẽ cùng nhau là ra này, à, thắp nên những cái ngọn đèn hoa đăng này. Thế xong rồi mọi người sẽ thả xuống, ơ, cái dòng sông đấy, ờ, với cả những cái lời nguyện ước ấy. Trời ơi, cái dòng sông lúc đấy nó đẹp vô cùng luôn nha.
Ờ. Ờ, à, nghe bạn kể là mình tưởng tượng ra được cái khung cảnh lúc đó luôn rồi đó. A, nhưng mà bạn ơi bạn có thể kể chi tiết hơn, được không? Tức là bạn, ờ, đi cái lần đó là bạn, ơ, đến chùa lúc mấy giờ và khi nào mình mới thả hoa đăng?
Ừm. Ừm, thường thì là sẽ vào buổi tối á, thì bọn mình còn được là tham dự một cái, ừm, cái bữa cơm chay nữa cơ, mà cái bữa cơm này là hoàn toàn là miễn phí nhá. Thế xong sau đấy là ăn cơm chay này, thưởng thức cơm chay cùng với cả mọi người này, rồi thì mọi người sẽ cùng nhau là nghe tụng kinh, xong rồi mọi người sẽ đi thả đèn hoa đăng này ờ, xong rồi, kiểu như là, sẽ cùng nhau, kiểu như là, ờ, ngắm nhìn cái dòng sông hoa đăng đấy luôn á.
Vậy à? À. Ờ, khá tuyệt vời nha. Tức là tới đó xong rồi <laughs> À, cái a, tức là tới đó ăn ăn cơm xong rồi, à, nghe các sư tụng kinh rồi mới thả hoa đăng, nhưng mà cái cái con sông đó nó có lớn hông bạn?
Ừm. À, cái con sông này là nó sông là nó là cái cửa biển luôn ấy bạn, thế cho nên là nó khá là lớn luôn nha, và lúc đó thì, kiểu như là, tụ tập rất, rất là đông người đến luôn ấy.
Wow! À, nếu mà đông người như vậy á, nếu mà thả những cái cái đèn hoa đăng xuống đó thì chắc là khung cảnh đó rất là tuyệt, đúng hông? À, thì bạn có thể là kể cái cảm cảm xúc lúc đó khi mà bạn nhìn thấy, a, cái lễ hội hoa đăng mà người ta thả đèn như vậy á, thì hông biết là cảm xúc của bạn như thế nào ha?
Ừm. Ờ. Lúc đó thì mình cảm giác như kiểu là mỗi một cái đèn hoa đăng ấy, thì nó như kiểu là một cái biểu tượng của những cái ước nguyện này, và những cái hy vọng này. Rồi thì mọi người cũng thể hiện cái lòng thành với cả cái sự tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên ấy. Thế cho nên là mình thấy là cái không gian ở đấy nhớ, lúc đấy thì bắt đầu nó sẽ rất là kết nối với cộng đồng với nhau ấy. Thậm chí là mọi người cũng, ơ, có thể là giao lưu với nhau này, mọi người cũng có thể làm quen với nhau ngay tại đó nữa cơ.
Rất thú vị đó nha. A, nhưng mà bạn ơi, khi mà thả đèn như vậy á thì hông biết là cái cái tâm trạng của bạn nó có có dịu lại, có lắng xuống hông?
Ừm. Đúng là khi mà mình được, ờ, gọi là trước khi mình thả đèn ấy thì mình sẽ dành ra rất là nhiều những cái tâm tư này, những cái tình cảm của mình khi mà mình, ờ, thắp nên cái ngọn nến ấy, mình để vào trong cái bông hoa đăng bằng giấy đó. Thế xong là bắt đầu là mình sẽ ước nguyện này, xong rồi mình cầu xin, rồi thì mình sẽ gửi xuống cái dòng sông đó. Thì khi đấy thì cảm giác như là mình được trao đi một cái, ơ, tình yêu thương và mình, kiểu, trao đi cái niềm tin đến với cả một cái thế giới khác ấy. Thì là mình thấy là nó rất là thiêng liêng đối với mình nha. Ừm.
Tức là Tức tức là bạn, a, thả đèn hoa đăng là không biết là vì, à, là bạn tò mò, hay là bạn, ưm, giống như là, bạn, ơ, muốn gởi cái niềm tin vào cái cái cái cái ngọn đèn đó?
Ừm. Mình thì cũng như là mọi người thôi, thì cũng đều là hiểu được cái nghi lễ này từ rất là lâu rồi. Thì cái việc mà thả đèn hoa đăng như vậy ấy thì ai cũng mong muốn là sẽ có những cái bình an và cái hạnh phúc cho mọi người ấy, và tưởng nhớ đến cả những cái, ơ, ông bà tổ tiên nữa, thế cho nên là ai nấy cũng đều rất là thành kính này, chắp tay xong rồi cũng khẽ nhắm mắt trước khi mà thả đèn xuống ấy, như kiểu là, gửi gửi, ừm, tâm tư vào cái dòng chảy của dòng sông này á.
À. Ừm, mình hiểu. Ê, nhưng mà bạn ơi, à, thì trong cái chuyến đi, a, cái lễ hội Vu Lan đó thì không biết là còn, ê, cái chuyện nào mà khiến bạn ấn tượng nữa hông?
Ừm, có một cái, ưm, câu chuyện cũng khá là ấn tượng đối với mình nha, bởi vì lúc đó thì, ờ, mình, kiểu, mãi mình không thể nào mà mình đốt được cái ngọn nến này lên ấy, thế xong là, ừm ờ, ưm, thế xong là, kiểu như là, cũng rất là may mắn ở đấy thì vô tình mình lại gặp được một bạn, thì bạn ấy cũng, ơ, đang loay hoay để có thể là đốt một cái ngọn nến này. Thế là hai đứa mình thế nào lại, kiểu, quen làm quen với nhau này, sau đó thì cùng nhau giúp đỡ nhau để có thể là ờ, là chỉnh lại cái ngọn đèn ấy, thế xong rồi bắt đầu là hai đứa cùng nhau thả xuống đó. Và kể từ đấy thì là bọn mình lại trở thành là quen nhau, xong rồi bọn mình rủ nhau đi ăn cơm chay cùng với nhau này, thế xong đến bây giờ thì bọn mình vẫn còn giữ được cái kết nối với nhau đấy.
A, là không đốt được. <laughs> Ừm, rồi. Có bạn mới ha! <laughs> Ừm. Ừm. Tức là sau cái dịp đó là có luôn người bạn mới. Nhưng mà bạn có thể là, ờ, là lúc đó là mình, ờ, đốt đèn, ờ, bạn có thể nói rõ là lúc đó mình đốt đèn bằng cái gì hông bạn? Tức là mình dùng, à, đèn cày để mình mồi cái ngọn đèn đó? Hay là mình dùng hộp quẹt, hay là như thế nào?
Ừm, ừm. Ừm, mình ấy, bọn mình là sẽ phải lấy, ưm, lấy lửa từ một cái ngọn đèn cầy rất là to nha, thế nhưng mà, kiểu, nó rất là cao và nó cũng rất là khó lấy nữa. Thế là, kiểu như là, mình cũng đang, ưm, loay hoay, loay hoay để tìm cách trèo lên đấy để lấy á, thế xong rồi bạn kia cũng loay hoay, loay hoay, thế xong hai đứa thì, kiểu, cũng vấp vào nhau đấy, kiểu bị vấp vào nhau đấy. Thế là thế là mới, kiểu, bảo thế thì thôi nhường cho nhau này, nhường bạn lên trước này, các thứ này, xong rồi bạn kia đỡ mình lên để lấy á ừ. Thế là hai đứa lại cùng nhau đi xuống cái, ơ đến cái dòng sông để mà thả cùng với nhau ấy, thế là quay ra quay vào thì, ừm, cùng nhau nở nụ cười cảm thấy rất là hạnh phúc này, cảm thấy rất là thân thân thương với nhau ấy. Thế là bọn mình quyết định là ờ, quyết định là sẽ, ơ, ờ, hỏi han nhau, sẽ h hỏi xem là tên ở đâu, rồi thì ở chỗ nào này, thế xong rồi làm quen với nhau và kết thân với nhau đến bây giờ luôn.
Ừm. À. À. À Ừm. À. Có nhiều kỷ niệm. <chuckles> Ờ. Ờ, tuyệt vời. Ấy, nhưng mà bạn ơi, ờ, mình, ờ, hình dung được là cái đó là ngọn đèn đó, nhưng mà mình không biết là cái cái, ơ, giống như là, cái hình của nó như thế nào? Bạn có thể là mô tả cái cái ngọn đèn đó được không? Là nó nó hình dạng nó như thế nào?
Ừm. Cái, ơ, cái đèn hoa đăng này thì nó cũng rất là đơn giản nha. Thì nó sẽ chỉ được làm từ giấy thôi, thì sẽ là ở bên xung quanh ngửa ngoài á, thì sẽ là có những cái lớp cánh hoa nó mô phỏng như là cánh hoa sen vậy đấy, nó màu hồng đậm ấ, thì nó sẽ rất là nhiều lớp như vậy. Còn đâu ở bên trong của nó sẽ có một cái miếng xốp để mà nó nổi ở trên mặt nước được này. Thế xong rồi sẽ có một cái ph ừm, một cái chỗ để mình đặt cái cái cái cái nến, ơ, cái cây nến, cái đèn cày á. Thì cái cây nến này nó sẽ là cái dạng nến, ừm, nó như là một cái viên ấy, cái viên tròn tròn ấy, đấy, thì nó, ờ, mình đốt xong mình sẽ đặt vào đấy. Thế xong rồi mình nhẹ nhàng mình thả xuống nước thì có cái xốp rồi thì cái xốp này nó sẽ giúp cho cái bông hoa này nó sẽ nổi lên. Đó.
À, bằng giấy. Wow. À, phải có xốp bên trong. À, mình hiểu, mình hiểu. À, nhưng mà bạn ở lại cái cái chỗ mà thả hoa đăng đó lâu hông? Tức là bạn bạn nhìn hoa đăng đó lâu hông hay là bạn thả xong rồi bạn, a, ờ, rời đi liền?
À, mình cũng phải ở ở lại đó chứ, bởi vì là, ừm, mình cũng rất là thích ngắm nhìn cái dòng sông hoa đăng đấy luôn ấy. Kiểu, đến đêm tối á thì nó rất là lung linh luôn, kiểu, như thành cả một cái dòng sông sáng lên bởi những cái ngọn đèn cày á. Thì, ờ, mọi người cũng đều đứng đó để ngắm nhìn cái dòng sông hoa đăng đấy và, kiểu, chụp những cái bức ảnh này. Thế xong rồi sẽ đi xung quanh ngôi chùa để có thể là, ờ, ngắm nhìn những cái cảnh vật này ừ, kiểu như thế, nên mình thấy là cái ngày hôm đó thì không khí ở cái ngôi chùa đấy, nó tự nhiên là nó rộn ràng hơn rất là nhiều, nó cũng đông vui hơn rất là nhiều so với cả ngày bình thường ấy.
À. À. Ừm. À. Khá là đẹp nha. Ờ. Ừm. A, nhưng mà sau cái đợt đó rồi thì những cái năm sau nữa thì bạn có tham dự cái lễ hội đó nữa hông?
Ừm, có nha, mình vẫn thường xuyên là tham gia, và năm nào cũng đến cái ngày ngày lễ Vu Lan đấy á, thì ở đây người ta cũng đều, ờm, đều có tổ chức những cái ngày lễ, a, cái ngày lễ để thả đèn hoa đăng này, rồi thì cái ngày lễ để mà cầu bình an này, hoặc là gửi những cái, ơ, mong ước, ơ, hạnh phúc đến mọi người, hay là để tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên chẳng hạn ấy. Thế cho nên là mình thấy nó cũng là một cái để mà góp phần vào cái, ơ, ừm, duy trì cái nền văn hóa của Việt Nam mình á.
À, năm nào cũng tổ chức ha. Ừm. Nhưng mà bạn ơi, à, bạn nghĩ là cái, ơ, cái giống như là cái đặc trưng của cái lễ hội đó là thả đèn hoa đăng hay là cái đặc trưng của lễ hội đó là cái điều gì khác?
Ừm, nếu như mà có những người nhá, người ta không theo đạo Phật chẳng hạn ấy, thì người ta sẽ thấy là đây là một cái dịp, ờ, gọi là, đến để tham quan thôi, thì họ cũng vẫn xuống thả đèn hoa đăng này, họ cũng thấy vẫn rất là đẹp này, họ cũng vẫn rất là thích tham gia nhá. Còn đâu là những cái người mà, ờ, người ta theo đạo Phật ấy, thì người ta lại có thêm cả những cái ý nghĩa riêng ở trong cái buổi lễ nữa. Đấy, như kiểu là tĩnh tâm này, biết ơn này, ờ, hay là họ kết nối giữa quá khứ và hiện tại chẳng hạn này. Đấy, thì, ờ, mình thấy là cả người theo đạo và người không theo đạo đều có thể là tham gia được cái ngày lễ này đấy.
Tâm an. À. Ơ, xem như là trải nghiệm đúng hông? Ừm. À. Rất là hay. A, nhưng mà cái, ơ, cái lễ hội mà thả đèn hoa đăng đó bạn, là cái giờ thả đèn đó có, ơ, cố định hông? Hay là, ờm, xong cái, ơ, cái việc mà nhà sư, ơ, giảng, ơ, giảng kinh ở trong, ơ, chùa xong rồi thì là mới thả đèn hoa đăng, chứ không có giờ cố định?
Ừm, thường là, ừm, ở chùa ấy, trước cái ngày lễ là người ta sẽ có luôn một cái lịch trình luôn ấy, là giờ nào thì sẽ có, ừ, sẽ có đọc kinh này, giờ nào thì sẽ là giờ thiện nguyện này, rồi thì giờ nào thì sẽ đến giờ để ăn cơm chay này. Ôi trời ơi, mình thấy là cái món cơm chay ở đó nhá, nó rất là ngon luôn ấy, và được chính các sư ở đó nấu này, và bọn mình còn được đến, kiểu, ăn thoải mái, ăn miễn phí luôn cơ. Nha, mình thấy rất là trân trọng cái bữa cơm bữa cơm chay đấy luôn ấy, kiểu, mình thấy nó ngon vô cùng luôn ấy.
Ừm, rồi, có cái lịch luôn ha. Ừm. A, ừm. Khá là tuyệt vời nha. <sniffs> Nhưng mà nhưng mà cái việc mà thả đèn hoa đăng như vậy á, thì nhưng mà rất là nhiều người thả, đúng hông? <sniffs> Ơ, thì kh không biết là cái, ơ, bạn nghĩ là cái khâu mà chuẩn bị những cái đèn hoa đăng như vậy nó nó có mất, ơ, nhiều thời gian hông bạn?
Ừm. Ờ, đúng là mất rất là nhiều thời gian đấy nha. Thì, ờ, mình có được biết là sẽ có những cái, kiểu như là, người tình nguyện viên ấy, người ta sẽ hỗ trợ chùa để chuẩn bị trước đấy từ rất là nhiều ngày rồi, để có thể là cung cấp ra hàng nghìn cái đèn hoa đăng, cái bông đèn hoa đăng đó luôn á. Rồi thì còn phải chuẩn bị nến nữa nè, đấy, cho nên là cũng rất là cảm ơn những cái người mà người ta đã dành thời gian với cả là công sức ra để mà hỗ trợ cho mọi người có một cái buổi lễ làm sao cho nó thật là, ờm, gọi là, đầy đủ với cả là dễ để mà có thể sử dụng những cái phương tiện ấy.
Ừm. Đúng, đúng. Ờ. Ừm. Thiệt hả? Ừm, à, à, những cái đèn hoa đăng đó là phải có nhiều người cùng làm thì mới, ơ, có thể là tạo được cái số lượng lớn để những người tham gia họ có thể là, ừm, rải đèn hoa đăng. A, nhưng nhưng mà bạn ơi, bạn, ơ, khi mà trong cái dịp đó bạn đi bạn có quan sát là, ừm, những cái người xung quanh á là đa số là giới trẻ nhiều hơn hay là những người lớn tuổi nhiều hơn hông bạn?
Đúng rồi. Ờ, cái hồi ngày xưa mình đi nhá, thì đa phần thì sẽ chỉ là những cái người lớn tuổi thôi. Bởi vì chính bản thân mình ấy thì cũng, ơ, đi bởi vì là mình, ờ, đi theo ông bà hay là đi theo mẹ mình á, chứ thật sự để mà mình đi thì là hồi đó là mình cũng chưa có hiểu để mình đi đâu nha, chỉ là mình đi cho vui thôi. Chứ đến khi mà mình lớn lên rồi ấy, thì mình hiểu về cái ý nghĩa của nó hơn ấy, ừ, mình hiểu về văn hóa hơn, mình hiểu về ý nghĩa của cái ngày lễ đó hơn ấy, thì mới bắt đầu là mình, ờ, tham gia nhiều hơn, thì mình mới thấy được là cái ý nghĩa nhiều hơn. Và đến bây giờ mình thấy là rất là nhiều bạn trẻ cũng cũng đã tham gia rồi, và họ cũng đã, kiểu, ý thức được về cái ý nghĩa của cái tập tục này rồi đấy.
Ờ. Ờ. Lớn lên là hiểu rồi, đúng hông? À, à, ừm, mình hiểu rồi. Nhưng mà bạn ơi, a, bạn, a, nghĩ là cái quan trọng nhất của cái lễ hội này là cái việc thả đèn hoa đăng hay là cái bài giảng của những cái nhà sư ở trong chùa vậy bạn?
Ừm, thực tế thì cái nào nó cũng sẽ rất là quan trọng nha. Đối với những người mà người ta, ờ, không theo đạo chẳng hạn, thì người ta cũng không có cần là phải bắt buộc là phải nghe những cái, ơ, bài giảng đâu. Mà người ta chỉ cần là có những cái nguyện ước này, có những cái, ơ, thể hiện lòng thành tưởng nhớ thôi. Ừm, thì là người ta cũng đã có thể trao đi rồi, trao đi cái, ơ, tình cảm của họ qua những cái bông hoa đăng rồi. Còn đâu là có những người người ta theo đạo chẳng hạn, thì người ta hoàn toàn có thể là ngồi lại để mà nghe những cái lời chia sẻ của những cái vị sư ấy, thì cũng để giúp cho tâm của họ được, ờ, thanh tịnh hơn này. Ờ, ừ, để họ cảm thấy, như kiểu là, biết ơn hơn và cũng hướng thiện hơn rất là nhiều.
À, à, hiểu. Ừm. À. Thanh tịnh hơn Ừm, hợp lý nha. Ơ, nhưng mà bạn ơi, ờ, r r sau những cái lần sau mà bạn, ờ, tham dự cái lễ hội đó thì bạn thấy nó nó có khác gì với cái lúc từ hồi bạn tham gia hông?
Ừm, cũng, ơ, hơi hơi khác một chút đấy. Ví dụ như là đợt ngày xưa mình tham gia từ nhỏ ấy, thì mình không có thấy là, ờ, nó đông như bây giờ đâu nha, ờ, ít người tham gia hơn. Ờ, rồi thì cái cách mà làm cái bông hoa đăng nó cũng khác đi này. Ngày xưa cái bông hoa đăng á nó dễ chìm vô cùng luôn ấy, thả một cái là nó chìm luôn, nhưng mà bây giờ thì những cái bông hoa đăng đấy nó nổi rất là lâu. Và mọi người thì cũng đã, gọi là, có cái ý thức để mà bảo vệ môi trường sau khi mà mọi người thả hoa đăng ấy. Thì mình thấy đấy là một cái, gọi là, thay đổi rất là lớn luôn ấy.
À, tức là hơn, người hơn. <laughs> <laughs> Ừm. À. À. A, nhưng mà vào cái lúc mà thả hoa đăng mà bị chìm đó thì hông ờ, bạn, ơ, có có ghi ở lại xem cái cái lúc mà chìm đó thì cái cảm xúc của bạn như thế nào?
Ừm, bây giờ nhá thì là mọi người sẽ không để cho nó chìm nữa đâu. Mọi người nó luôn luôn, à, nổi rồi tại vì nó có cái xốp ấy, thì mình thấy là có sẽ có những cái người người ta sẽ đi đến tầm buổi đêm á là người ta sẽ đi người ta vớt. Người ta sẽ đi vớt, tại vì là nền nó đã tắt rồi đó, thì người ta sẽ bắt đầu đi vớt những cái hoa đăng đấy lên để tránh cái việc là nó bị gây ô nhiễm cho dòng sông ấy. Đó, thì mình thấy đấy là một trong những cái thay đổi rất là lớn của cái lễ hôi địa phương mà nó cũng, gọi là, đã hướng đến cái việc là bảo vệ môi trường nhiều hơn, chứ không còn kiểu như là ờ, đấy, không còn là, kiểu, bị vô tổ chức, vô kỷ luật như ngày xưa nữa đâu. Bây giờ thì mọi người rất là có ý thức rồi, không còn, kiểu như là, chen lấn xô đẩy xô đẩy như ngày xưa nữa ấy. Đó.
À. Ừm. Ừm. Khá là tuyệt vời. Thế thế bạn có rút ra được cái điều gì về cái văn hóa địa phương, ơ, như các cái lễ hội như vậy hông bạn?
Ừm, mình thấy là, kiểu như là, mỗi một cái lễ hội thì nó cũng đều có những cái ý lị nghĩa riêng ấy. Thế cho nên là mọi người thì cũng nên tham gia để có thể là tìm hiểu thêm về cái nền văn hóa ở địa phương mình này. Đấy cũng là một cách để mà kết nối và gắn kết hơn với cả những cái cộng đồng mọi người ở xung quanh á, thì cũng rất là hợp lý đó.
Đúng. À. À, đúng rồi. Khi mà bạn tham gia không những là được, ờ, trải nghiệm, ơ, cái cái việc mà thả hoa đăng rồi cái tâm nó cũng, ơ, xanh tịnh hơn mà còn được làm quen bạn mới nữa chứ. <laughs> Hôm nay rất là vui được nghe bạn chia sẻ cái câu chuyện khi mà bạn tham dự một cái lễ hội ở địa phương nha. Rất là thú vị đó bạn nha, chào bạn.
Ừm. Đúng rồi. Ờ, đó, ô kê. Ừm. Cám ơn bạn hôm nay đã lắng nghe câu chuyện của mình nha. Chào bạn.